Ừm, có nha, ờ, mình cảm thấy những cái mà, giống như là, vội vã mà cứ chạy theo guồng xoay công việc mà mình có chia sẻ nãy giờ á, nó giống như là mình tự đặt cho mình vậy đó. Tại vì đâu có ai, à, áp deadline cho mình đâu. Hoặc là, ờ, các công ty cũng công ty tour du lịch á, thì cũng không có quy định là mình phải đi bao nhiêu tour một tuần, một tháng hết, chỉ có mình là muốn làm nhiều hơn thôi. Vả lại có một dịp, ờ, gần đây á, mình được, ờ, đi company trip với lại công ty mà mình làm hành chính á, thì mình cảm thấy rất là thư giãn luôn. Kiểu như là, mình được bật công tắc nghỉ ngơi nè, mình có thời gian cho bản thân nè, mà mình cũng không có phải suy nghĩ là nhận thêm job ngoài nữa, giống như là một cái khoảng thời gian dừng lại để mà xả hơi sau một thời gian dài bận rộn vậy đó.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừ. <tsk> À, đúng. Ừm, ừm. À, rồi. Ừm. Thoải mái. <tsk> À. Ôi, hay quá. Ừm. À, nếu mà như thế nha thế sau mà s sau khi mà nghe bạn chia sẻ như thế, thế thì mình đang thấy là khi mà bạn làm việc quá giờ, rồi bạn làm việc quá nhiều và bạn làm thêm việc như thế thì bạn đang chạy theo, kiểu, chính là kỳ vọng của bạn, đúng không? Tức là bạn mong muốn là về sau tương lai của bạn hãy thế nào, tại vì mình nghe thì mình có thể cảm thấy là đang không ai, là kiểu, kỳ vọng và không ai quá đặt nhiều áp lực cho bạn nhưng mà là do chính bản thân bạn thôi.
Ừm, có thể nói là như vậy đó. Tại vì, giống như bây giờ mạng xã hội nó quá là phổ biến đi, xong rồi mình cứ xem ở trên đó rồi mình thấy là những cái bạn bè đúng rồi, những cái bạn bè đồng trang lứa của mình á, người ta thành công quá đi, người ta mua này, mua kia nè, người ta được đi du lịch nghỉ dưỡng ở resort cao cấp nè. Thế là mình cũng kiểu, mình cảm thấy nếu như mà mình nghỉ ngơi á, thì mình sẽ bị tuột lại và mình sẽ cảm thấy tội lỗi với bản thân á bạn. Cho nên mình cũng không biết phải làm sao nữa.
Ờ. Ừm, như thế nhiều áp lực quá. Ừm. Ừm. Ờ. Ôi trời! <laughs> Thế mình lại hỏi thêm một tí nha, tức là bạn có từng được kiểu dạng là, <tsk> bạn công nhận này, rồi, kiểu, bạn được khen thưởng từ phía công ty từ phía công ty tour du lịch của bạn vì là bạn làm việc quá sức không? Nên là có thể là đấy là một cái việc mà khiến cho bạn cảm thấy là "À, thế tôi cứ phải cố gắng liên tục, cố cố gắng tiếp tục để mà tôi được khen, rồi tôi được nhìn nhận", không?